बिल्कुल। बिल्कुल, मैं इस बात से आपकी इस बात से सहमत हूँ और कहीं न कहीं एक सही चीज़ भी है कि आप बच्चों को बिल्कुल अ, उनकी चीज़ों को अ, जो है नज़रअंदाज़ ना करें और छोटी-छोटी चीज़ें ही कभी-कभी बड़ी अ, गलतियों का अहम हिस्सा हो जाती हैं और कहीं न कहीं बिल्कुल ये जो है माता-पिता और जो पेरेंट्स हैं, उन्हीं की ज़िम्मेदारी भी है एक प्रकार से क्योंकि बच्चे तो हर चीज़ नहीं जानते हैं और मैं ये जानना चाहूँगा कि अ, जब अ, कोई बच्चे जैसे आपके आसपास या किसी प्रकार के किसी भी बच्चे को आपने कभी देखा हो, जैसे आजकल के बच्चे अगर हम देखें, तो अ, वह कार्य करने से बचते हैं, कई प्रकार के पढ़ने वाले बच्चे आप देखोगे, तो कई बार ऐसा होता है कि उन्हें होमवर्क मिला और उन्होंने पन्ने ही फाड़ दिए, तो कहीं न कहीं ये एक प्रकार की अ, ईमानदारी तो नहीं ही है, तो कुछ ऐसा आपके बचपन में हुआ हो कि आपके आसपास का बच्चा या कभी आपने ऐसा कुछ किया हो, कुछ ऐसा एक अनजाने में अभी आपने किया हो, कुछ ऐसा एक कोई किस्सा बताना चाहेंगे?
जी। जी, जी जी, जी। जी, बिल्कुल। जी, जी।